Io penso in generale: quando ci sia la possibilità per una persona, un figlio di, ehm, andare fuori casa, che sia studiare all'estero, che sia fare un'esperienza di lavoro all'estero, secondo me sarebbe sempre bene spingerli i figli in quella direzione, no, perché comunque, anche se non vanno
Mh, cer Secondo me sì, se io avessi figli lo farei. Se io avessi avuto dei figli, che per tante ragioni non ho avuto, ehm, io avrei cercato di renderli il più sicuri ed autonomi possibili. Però la mia famiglia no, la mia famiglia dovevano pensarci loro, controllare, c'era l'iper-controllo e queste cose, per cui
Eh. Eh, certo.
le cose sono se non sono mai andate be
Eh, vabbè. Vabbè, erano sai cosa, che era proprio un'altra generazione. Quindi anche, sai, senza senza cattiveria anche, eh, cioè eran proprio fatti così.
Molto lontana, loro avevano avuto i figli anche tardi, eh, figurati. Sì. Però, delle cose
Io Vabbè da quel lato son stata, mhmm, diciamo abbastanza fortunata. Però, quando penso
Mh. Mh. Poi tu hai cambiato facoltà quando hai hai studiato teologia? Cosa hai fatto poi dopo?
Sì, sì, ma pensa, io ho fatto geometra, cioè faccio ridere, io ho studiato geome e volevo fare il liceo artistico.
Eh. Eh, vabbè ma

Mio padre ha detto: "Se tua nonna non voleva che tua madre lo sapesse, per i suoi motivi, non è giusto adesso"
Sì, sì, sì questo lo capisco, questo lo capisco, cioè aveva la sua volontà comunque; comunque tua mamma era arrivata fino a fino a quell'età senza saperlo. Questo lo capisco assolutamen
Certo. Certo. E poi, vabbè, mia mamma tra via traverse, penso che l'abbia saputo, però vabbè, insomma noi abbiamo rispettato non abbiamo detto, ecco, in quel caso. Non so se t'è mai capitato, una robe
Sì, lo capis Sì assolutamente. O sennò ti dico la verità, ai familiari faccio un esempio, cioè mio padre <clears throat> è mancato con la demenza senile, per cui comunque non avrebbe capito. Mia mamma ti ringrazio, mia mamma, era lucida fino agli ultimi giorni e ma, neanche tantissimo, però quasi sempre, e aveva un grande problema a 1 gamba, che addirittura per problemi di circolazione, insomma, aveva 90 anni; e le dicevano cioè non le dicevano: "Ha fatto delle visite, forse l'amputiamo." Diciamo, questi so pazzi, le amputano 1 gamba a donna di 90 anni, ammazzatela, fate prima.
Ah. Mi dispiace. Beh. Sì, sì, s Ma no, ma infatti lascia stare, cioè. Vabbè.
Mh. Vedi le storie, guarda, dei periodi terrificanti. E lei comunque ci chiedeva, anche quando era all'ospedale, che poi è tornata a casa, è mancata 1 settimana dopo; voleva essere rassicurata e ci chiedeva: "Ma questa gamba dite che guarite?" E certo che le devi dire delle bugie. Devi dire: "Certo che guarisce. Devi avere pazienza piano, piano che guarisce." Eh lì proprio è indispensabile. Non puoi fare altro.
Ma cara. Certo. Certo, assolutamente. Eh sì.

Mah, sì, la domenica pomeriggio mi ricordo che ci andavamo, ma mi ricordo anche poi, tipo il sabato a volte, ma noi avevamo, tipo, 1 genitore accompagnava e 1 che ci veniva a prendere.
<coughs> A me di sera a me di sera non facevano andare, neanche. No, ma non mi facevano andare. Per cui, mi mi aveva proibito di andare, e io dicevo: "Sì, sì, non vado". Solo che andavo, e poi s si capiva, perché lì si fumava, quindi tornavo che puzzavo tutti i vestiti, i capelli di fumo, cioè.
Cioè, tipo Ah, okay. Eh. Sì, ma, ti dico, secondo me, mhmm, a certi genitori cioè, io avevo un'amica, ad esempio, a suo padre, lei non poteva raccontare nulla. Ehm, ci sono delle situazioni che sono molto difficili, però, in linea generale, sarebbe il caso, ecco, di dirsi sempre la verità, no?
<clears throat> Sì. Eh proibiva, anche lui? Mh. Sì, in linea generale sì, però io, da ragazzina, non avrei mai potuto fare quello che facevano le mie amiche della stessa età, e aveva questa paura che succedesse la droga, che non era assolutamente vera. Ma figurati! Noi come cocktail pr prendevamo, scusami, Coca e Bacardi, che non l sapevo neanche cosa fosse il Bacardi, ma sapeva di Coca, ci vedevano che eravamo piccoli, ci avran messo una goccia. Succedeva nulla, assolutamente.
Cert Eh. Certo, certo. Ma sai, d da genitore Ah-ah. Sì, sì, sì, quindi sì, un Coca e Rum, diciamo.
Eh, dicevan: "Coca e Bacar" ma aveva un minimo di sapore, un filo, però, cioè non è che potevo ubriacarmi con questa roba qui, cioè, assolutament
Sì, sì, sì. Mah, uhm, guarda, io
Eh, nì.